Ừm, bạn ơi, gần đây á nha, mình thấy rất là, kiểu, ơ, lo lắng, băn khoăn về một cái vấn đề này nè. Ừm, kiểu, trong cái mối quan hệ tình cảm của mình á, mình cảm thấy rất là bực mình mấy bữa nay rồi, mà thiệt ra thiệt sự thì nó cũng chưa có cái gì rõ ràng để cho mình có thể kết luận cái gì hết trơn. Nên là mình mới muốn, ơ, ưm, tìm tới bạn để mà mình xin tích tí lời khuyên nha, giống như, kiểu là, người yêu của mình á, cứ đem lại cho mình cảm giác nó hông có an toàn sao á, mà mình cũng hông biết lý giải sao nữa, bạn ơi.
Ừm. Ừm. Ừm, thực ra là cái việc mà bạn, à, nghi ngờ một chút xíu nè là cái cảm xúc nó cũng, a, không có quá xa lạ trong những cái mối quan hệ yêu đương đâu, đặc biệt là trong cái, a, tình yêu xa như bạn đó. Thì không biết là bạn có với đối phương đã thống nhất rõ ràng về những cái hình thức giao tiếp, hay là những cái khung giờ giao tiếp khi mà mình không có cơ hội ở bên nhau hông ha?
Ừm, ừm. Ừm, thật ra là bạn nói mình cũng mới nhớ á nha, là chưa đâu, kiểu, mặc dù là mình với bạn kia yêu xa, nhưng mà, kiểu, chưa bao giờ hai đứa ngồi lại và thống nhất là mình sẽ giải quyết, ừm, và, kiểu, giống như là, giao tiếp với nhau như thế nào cho cả hai đều yên tâm á bạn. Chỉ có là, ừm, tại vì mình nghĩ á nha, là yêu xa thì mình đâu có nhiều cơ hội gặp nhau đâu, nên là mình phải có nhiệm vụ và trách nhiệm là liên tục cập nhật và liên tục thành thực với đối phương chứ. Nên là mình tưởng là cái người bạn trai của mình cũng sẽ, ơ, biết là phải làm như thế nào để cho mình an tâm, nhưng mà giờ gần đây thì mình lại không có thấy như vậy á bạn.
Ừm. Ừm. Thật ra là cái cảm giác an toàn và an tâm mà bạn đề cập nãy giờ á thì cũng rất là quan trọng á. Thì không biết là bạn có nghĩ là đối phương người ta có biết, và bạn đang nghĩ về cái sự mà bạn đang không cảm thấy an toàn nè, rồi bạn có một chút nghi ngờ á thì người ta có biết không ha?
Ừm, thật ra á nha, cũng hơi khó xử tại vì đó giờ á, thì mình hông có phải là người mà sẽ nói thẳng ra cảm xúc của mình đâu, kiểu như là, mình mình sẽ cảm thấy này kia, mình rất là khó chịu nha, nhưng mà mình vẫn bình thường à, kiểu như, mình vẫn nhắn tin bình thường, ư, đôi lúc cùng lắm là hơi cụt lủn xíu thôi, chứ mình cũng hông có nói thẳng bao giờ hết á. Kiểu, giống như là, mình cứ im im vậy đó, xong rồi mình nghĩ là nó đi thì đi, còn hông thì mình cứ tự, kiểu, ưm, bực mình trong lòng thôi à, chứ mình cũng hông có nói ra với đối phương á bạn. Tại vì, kiểu, mình cũng sợ là nói ra thì đối phương, kiểu, nghĩ là mình phiền hay là mình mình mình quan tâm quá nhiều á, mà mình cũng hông muốn người ta nghĩ mình vậy á bạn.
Ừm. À. Ừm, thực ra là mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, đặc biệt là mỗi, a, người nam có thể nghĩ khác nè, người nữ có thể nghĩ khác, nhưng mà mình cũng, a, chưa biết rõ câu chuyện của bạn như thế nào mà bạn, à, rơi vào những cái trạng thái là không an tâm. À, bạn có thể, ơ, chia sẻ thêm những cái câu chuyện của bạn như thế nào để cho bạn dẫn tới cái tình trạng như bây giờ hông bạn?
Ừm. Ừm, được nha. Thì cụ thể là vầy nè, ý là, mấy cái khoảng thời gian đầu mà quen nhau á thì, ờ, bạn trai của mình thì rất là cập nhật thông tin, kiểu, giống như là, đi đâu cũng nói cũng nói tiếng rồi là rep tin nhắn mình á, trả lời tin nhắn mình rất là nhanh lẹ luôn. Thì mình cũng đâu có gì để mà mình cảm thấy nghi ngờ hay là hông có an toàn đâu tại vì đa số là lúc nào cũng nhắn tin với mình hay là gọi với mình rất rất là nhiều luôn á. Nhưng mà gần đây nha, kiểu, giống như cỡ vài tuần trở lại đây đó, là mình để ý là bắt đầu là ít cập nhật thông tin hơn nè. Vẫn có nhưng mà, kiểu, giống như là nó bị, ờ, những cái, ừm, khoảng thời gian nó bị cách xa nhau ấy, xong rồi cũng hông có liên tục nhắn tin với mình. Rồi là mình nhắn á thì cũng trả lời tin nhắn chậm nè, rồi giống như là mình hỏi tới á thì có vẻ như là hơi lảng lảng đi á. Nói chung là kêu là bận công chuyện hay là bận chuyện gì trên công ty, nhưng mà cũng hông có nói rõ với mình nữa nên là mình cũng hông biết sao. Mình thì cũng hông có hỏi cụ thể tại vì mình sợ là bị, ờ, nghĩ là bị soi mói, ơ, hay là đào sâu về những cái chuyện riêng tư của người ta á. Tại vì mình thì mình cũng tôn trọng cái quyền riêng tư, nhưng mà cứ vậy hoài thì mình cũng thấy, ờ, băn khoăn lắm bạn ơi.
Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, thực ra là vì cái thói quen mà mình đã thay đổi trong một cái thời gian mình quen nhau, trước đó thì có một cái giai đoạn nó thật khắng khít hơn rồi bây giờ nó nó không khắng khít như bạn nghĩ ha. Bạn, nãy bạn có nói tới cái chuyện là bạn, à, ừm, không có muốn kiểm tra điện thoại, nhưng mà nếu mà cho bạn một cái cơ hội nào đó, bạn, ờ, có thể biết được những cái sự kiểm soát và bạn có thể, ờ, xâm phạm một chút về cái quyền riêng tư á, thì bạn có làm hông hay là bạn là một con người là luôn luôn, à, tôn trọng quyền riêng tư luôn hả bạn?
Đúng rồi. Ồ, thật ra thì có chứ bạn. Ý là từ đầu á nha, thì mình, ờ, cũng quyết định á là hông có trao đổi thông tin mật khẩu cá nhân gì cho nhau hết. Nhưng mà mình nghĩ á, chỉ trong trường hợp đó nếu như á mà đối phương có thể chứng minh cho mình là đối phương luôn luôn thành thật với mình thôi, với cả là mình hông có lo lắng thì tất nhiên mình cũng đâu cần mấy cái đó làm gì, mình cũng đâu có cần kiểm tra kiểm chứng gì đâu. Nhưng mà gần đây mình bắt đầu cảm thấy là hổng có an toàn nữa rồi, xong mình cảm thấy hành vi nó bắt đầu nó kì kì rồi. Thì mình bắt đầu là như bạn nói nếu mà cho cơ hội mà để mình động vô mình kiểm tra xem là có đang nhắn tin với ai hay là có chuyện gì xảy ra sau lưng mình mà mình hông biết không, thì mình cũng thử á bạn.
Ừm. Ừm. Ừm. Nhưng mà những cái chuyện mà diễn ra sau lưng của bạn á là do bạn, à, đang tự suy nghĩ nè, hay là bạn có một cái bằng chứng nào hông? Tại vì thật ra khi mà người ta chậm trả lời tin, hoặc là người ta đang, ơ, bận, mà người ta vẫn để cái màn hình người ta ở chế độ mà đang trực tuyến á, thì nó cũng khá là phổ biến á. Thì không biết là bạn có tự tìm hiểu hay là mình, ờ, biết cái vấn đề gì đằng sau đó, ví dụ người này có thể có bận cái này cái kia mà. Thì bạn có bằng chứng nào nó rõ ràng hông bạn?
Ừm. Ưm, thật ra thì nó cũng có nhiều cái khúc mắc lắm á nha. Kiểu, thật ra bằng chứng thì mình hổng có, bởi vậy nên là bởi như mình lúc đầu mình nói với bạn, mình đâu có kết luận được cái gì đâu, tại vì mình hông có bằng chứng gì hết trơn á. Mà như bạn nói thì nghe nó cũng hợp lý là cũng có những cái trường hợp là người ta có công việc bận thiệt, đúng hông? Ừm, thì thiệt ra á là, ừm, mình cảm thấy là cái chuyện bằng chứng á, thì ý là, kiểu, ừm do á nha, hồi trước á, thì mấy cái mối quan hệ cũ của mình á thì mình từng bị người yêu cũ lừa dối rồi, nên mình cũng hông biết á là đó có phải là một trong những cái yếu tố mà góp phần khiến cho mình suy nghĩ sâu xa, rồi tiêu cực nè, rồi bi quan hay là nghi ngờ hơn về cái mối quan hệ này không. Tại vì thiệt ra nha, thì cái việc mà bạn nói á là người ta có nhiều việc bận có thể là nó cũng đúng, tại vì gần đây thì ảnh cũng có nói với mình là, ừm, sếp giao nhiều việc hơn, tại vì ảnh, ờ, được tăng lương ấy nên là ảnh cũng phải tăng ca này kia, thì không biết là mình có đang hơi bị, à, làm quá vấn đề hay không nữa.
Ừm. Ừm. À! Mình hiểu rồi. Ừm, ừm. Thực ra có một cái điểm mà bạn đề cập tới là bạn có một cái, à, sự ảnh hưởng bởi cái, à, lòng tự trọng với lại cái sự tự tin của mình trong mối quan hệ trước, nó dẫn tới cái việc mà bạn, à, ừm, có một cái, à, thái độ như bây giờ. Thì bạn có đang nhận diện và bạn thấy mình đang quá kiểm soát hay là có cái tâm lý, gọi là, hơi chiếm hữu một chút xíu hông, hay là nó đang vẫn bình thường thôi?
Ừm. Ừm, thực ra thì từ trước tới giờ nha, yêu đương thì mình cũng khá là chiếm hữu á chứ, thì mình chỉ nghĩ đơn giản là người yêu của mình thì chỉ có mình được tiếp xúc thôi chứ, có nghĩa là mình nghĩ á, tự nhiên con người thì ai cũng vậy hết trơn, kiểu, người yêu á thì mình có nhiều tình cảm, đúng hông? Xong mình thấy người yêu của mình thân thiết với người khác, thậm chí cái việc mà mình nghĩ là người yêu mình nó đang nói chuyện với người khác giới thôi là mình sôi máu rồi bạn. Nên là mình cũng hông biết là đôi lúc nó có hơi bị cực đoan hay hông? Mình tâm sự với bạn bè nha, thì bạn bè mình kêu á là, ừm, đôi lúc thì mình làm như vậy sẽ làm cho đối phương cảm thấy bị gò bó, hay là ràng buộc á, mà mình thì cũng hông có muốn điều đó xảy ra với đối phương, tại mình cũng muốn á là người yêu mình thấy thoải mái. Nhưng mà đôi lúc thì mình cứ nghĩ sâu xa này kia, mình hông có biết làm sao để ngừng mấy suy nghĩ đó lại, rồi mình cũng tự khiến cho mình cảm thấy là bực mình thôi à, rồi cũng, ơ đó, cứ cứ trong một vòng luẩn quẩn vậy á bạn.
Ừm. Rồi, mình hiểu. Ừm, ừm. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Thật ra là mình thấy là bạn cũng, a, nhận thấy được vấn đề nè, bạn cũng gặp tới những cái người bạn và cũng có những cái lời khuyên rồi. Thì, ờ, bây giờ bạn có thể thử nhận diện kỹ càng và đối diện với lại cái, a, tâm lý chiếm hữu đi. Đương nhiên là mình có thể, a, chiếm hữu trong một số khía cạnh, ví dụ như là, à, về cái người đó là người, ờ, thân yêu của mình nè thì mình được quyền làm gì và không được quyền làm gì chẳng hạn, rồi mình, à, từ từ mình, ờ, có thể, ờ, có một cái giải pháp thống nhất rồi mình xây dựng được cái lòng tin cá nhân ha. Thế thì, à, mình hông biết là bạn, ơ, ừm, sao ta? Bạn, a, cảm có thể ngoài cái người yêu của bạn á thì bạn có những cái nghi ngờ, hay là những cái nào đối với người, ờ, thân mà nó tương tự vậy hông? Hay là bạn là một người hay nghi ngờ hay là, ừm, chỉ với người yêu của bạn thôi?
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, ờ. Thực ra thì chỉ với người yêu thôi á, mình cũng hông biết sao nữa, chắc là do mình mình mình mình cảm thấy là tình yêu là một cái yếu tố quan trọng trong cuộc đời của mình hả? Thường là biết sao hông? Tại vì á trong bạn bè á thì bạn bè của mình á là chơi thân với mình từ bé tới giờ rồi, nên là tính cách tụi nó đó thì mình cũng hiểu hết trơn rồi. Còn gia đình thành viên gia đình á thì cũng đâu có gì đâu, thành viên gia đình thì mình hông có có cái cảm giác đó nha, mình chỉ có cảm giác chiếm hữu với cả là người yêu mình thôi à. Nhưng mà như bạn nói á là mình có thể tìm cách để mà, ờ, ngồi lại, xong rồi suy nghĩ kỹ coi là cái tính chiếm hữu này nó tới từ đâu để mà mình giải quyết tận gốc á thì nó cũng rất là hiệu quả. Nhưng mà bạn nghĩ mình có nên là giao tiếp hiệu quả và hỏi thẳng với người yêu của mình hông? Tại vì biết đâu là ảnh đang có cái gì ảnh giấu mình thiệt thì sao bạn?
Ưm. Ừm. Ừm. Ừm. Thật ra là cái vấn đề đang có một chút về cái sự tin tưởng ở đối phương á. Ví dụ như là bạn nghĩ là có vấn đề gì đó thì bằng trực giác và cái sự quan sát, và bạn đã hiểu cái người này rất là lâu rồi, thì bạn hiểu được những cái hành vi của người này nè thì bạn có thể tự đánh giá được. Tại vì, ờ, trong cái tình huống bây giờ, vấn đề mà nghi ngờ hay là ghen tuông á, thì cái sự mà bạn đang muốn thúc đẩy- cái sự trung thực và minh bạch trong giao tiếp rất quan trọng nha. Ví dụ như là mình có thể, à, tự bạn cũng được, hoặc là có thể là những cái nào mà mình có thể trao đổi với người bạn trai á thì bạn có thể cùng nhau thiết lập những cái hành vi như thế nào để mà xây dựng niềm tin, rồi, à, ừm, ừm, mình có thể là tìm những cái bằng chứng xác đáng rõ ràng trước khi mà có những cái nghi ngờ không rõ ràng. Ví dụ như là những cái khung thời gian nào mà bạn thảo luận với người yêu là mình sẽ dành thời gian cho nhau á, thì, à, mình nên thống nhất, và anh ta cũng, ơ, có những quy tắc rõ ràng để mà, à, cũng cho bạn hiểu và tạo được cái lòng tin để mà bạn giảm bớt căng thẳng. Còn đối với những cái tình huống mà nó bất khả kháng mà nó ngoài cái khung giờ đó, bạn có cảm giác nghi ngờ cái gì đó đó, thì mình cũng có thể quan sát thêm, và từ từ để mà mình đưa ra những cái kết luận riêng của mình, đặc biệt là có kh có bằng chứng á thì nó sẽ càng thuyết phục hơn ha.
Ừm. Ừm, ừm. Ồ. Ừm, ừm. Ừm, ừm, ô kê bạn ơi, do là yêu xa mà nên là mình cũng đâu có nhiều cái khả năng để mà mình, ờ, đụng tới những cái, ờ, ừm, không gian riêng tư của người yêu mình đâu, nên là có bằng chứng thì nó cũng hơi khó. Nhưng mà cho mình hỏi đi, ví dụ như là bây giờ mình giao tiếp với người yêu, và mình tụi mình hai đứa mình cũng đã thống nhất là tụi mình sẽ cùng là làm rõ với nhau nè, và cùng nhau á là nhắn tin rõ với nhau, ờ, và làm cho nhau an tâm trong một cái khung thời gian cố định đó, mà tự nhiên mình thấy cái tình trạng này nó vẫn cứ tiếp diễn hoài, và ảnh vẫn cứ làm mình, kiểu, lo lắng á và không có giữ đúng lời hứa á, thì thì bạn nghĩ là mình có nên kết thúc cái mối quan hệ này hông?
Ừm. À, thực ra là bạn có thể tự đánh giá chứ nó tùy vào tình huống nha. Ví dụ như là mình, ờ ngoài những cái khung giờ mà mình, ờ, trao đổi, mình gọi điện thoại cho nhau, rồi mình nhắn tin video cho nhau á thì mình có thể, ờ, thử tạo những tải cùng nhau tải những cái ứng dụng mà các cặp đôi thường hay tải đó. Ờ, có thể, ừm, xem được, à, địa điểm nhẹ nhẹ của nhau nè, rồi, à, mình cũng có thể biết được là đối phương đang làm gì, khi mà ờ, mình có thể hỏi á thì người ta có thể, ờ, ừm, biết được là cái không gian người ta đang ở đâu chẳng hạn mà không phải là sử dụng những cái hình mà đã có sẵn trong album, thì bằng cách là gửi hình ngay lập tức nè, hoặc là, ờ, mình có thể có sự phản hồi nhanh hoặc là biết được một số về cơ bản về vị trí á. Thì mình nghĩ là trong những cái lúc thường ngày của bạn cũng sẽ yên tâm hơn là biết anh ấy đang làm gì, ở đâu mà cũng không có phần phải hỏi x han quá nhiều. Đặc biệt là bạn có thể, ờ, truy truy cập lại, mình có thể so sánh những cái cái sự lời khai hay là những cái địa điểm này có khớp với nhau hông, rồi từ đó bạn mới đưa ra cái quyết định cuối cùng, nó cũng không có quá muộn đâu.
Ừm. Ừm, ừm. À! Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ồ! Đúng rồi, đúng rồi. Ờ, bạn hông nói mình cũng quên luôn là có mấy cái tính năng gọi là chia sẻ vị trí cho nhau á, nó cũng dễ thương, nhẹ nhàng thôi. Kiểu như là cả hai đều biết nhau á nha, hông phải là kiểm soát mà chủ yếu là để quan tâm nhau hơn thôi. Thì ô kê, để mình, ờ, nói chuyện lại với, ờ, anh người yêu mình, xong rồi mình, à, cùng, à, tìm ra cái cách giải quyết sao cho nó thỏa đáng. Thì cũng cảm ơn bạn ngày hôm nay nha, đã nghe mình chia sẻ nè, rồi cũng đưa ra những cái lời khuyên rất là bổ ích cho mình á. Mình sẽ áp dụng ngay vào cái mối quan hệ tình cảm của mình nha.
Ừm. Ừm. Bạn cứ tin tưởng người yêu và cứ tha thứ khi có vấn đề gì nha. Mình chúc cho bạn luôn hạnh phúc nha! Chào bạn nha!